Halo, malam, Mbak.
Eh. Ma siang di sini, gimana gimana? <chuckles> Kabar baik.
Oh siang, oke oke. <laughs> Baik, kabar m kabar, Mbak, gimana? Baik? Sehat? Aman?
Baik baik, alhamdulillah, sehat sehat. <laughs> Kesehatannya gimana di sana, baik? kesehatan-kesehatan? <chuckles>
Syukur kalau gitu. Alhamdulillah, ya. Gimana nih kita Kesehatan kesehatan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental nih, Mbak? <laughs> Atau dua-duanya? Oke dua-duanya. Kalau kesehatan mental eh, kesehatan fisik dulu ya. Kesehatan fisikku alhamdulillah baik. Cuman kan di tempatku kayak apa ya, aku sempat juga kayak beberapa hari sakit, Mbak. Terus kayak ya ya namanya udah biasa kan ya, maksudnya ini kan normal kan ya, manusia sakit, terus sehat lagi, sakit, ya udahlah ya. Kalau untuk mental sendiri aku baik juga alhamdulillah meskipun sambil apa, sambil menangis, sambil ketawa, ya udahlah ya dibawa happy aja, dibawa enjoy aja. Kalau Mbaknya sendiri gimana tuh kabarnya? Kesehatannya, kesehatan mental dan fisiknya gimana?
Ah, ke dua-duanyalah. <laughs> Dua-duanya. <laughs> Heeh heeh. Eee, oke, heeh. Mhm. Oh oke, aduh. Mhm mhm. Ah, oke, iya. Mhm. Oh, ya, bagus, mhm. Oke. Iya, pastinya, heeh, iya. <laughs> Iya, baik baik. Oh, baik baik. Kai kesehatan mental juga ma masih struggling ya, dengan <laughs> eee, apa namanya iya, soalnya kan, apa namanya, eee, me
Alhamdulillah. Oke oke, nggak papa nggak papa. <laughs> Eee, heeh.